Sabagay, tama ka diyan. Alam mo, nakaka-relate ako diyan sa sinabi mo kasi meron na naman akong kakilala na ano, mataray siya, 'yong mataray siya na hindi ma kaaya-ayang ugali niya. So sabi ko, "Naku! hindi ko makakasundo 'tong tao na 'to," kasi hindi ko gusto talaga 'yong ugali niya na napaka-rude. Oo, kaya 'yon talaga yung tao na ano, hindi ko na siya kinakausap ganyan oo, kasi napaka-rude niyang makipag-usap sa ibang tao, so how much more sa akin na ano, na bagong kakilala niya. So, hindi ko na lang itinuloy na makipag-usap kasi nakita ko, napansin ko na na napaka-ano niya, napaka-plastic niya na, ang dami-dami niyang sinasabi do'n sa mga nakikita niyang tao. Kaya sabi ko, "Naku! Baka ganitong gawin sa akin nitong tao na 'to. Pintasan ako," ganyan. Oo, oo ako pa naman yung taklesa. <sniffs> Kaya nga eh, na magkaaway lang kami. <chuckles> Mare-real talk ko siya nang ano, 'di oras, gano'n. Kasi lahat ng
Mm. Oo. Mm. Mm. Ay hinding hindi mo na ah oo. Oo, medyo mahirap. Mm. Maging <laughs> Oo. Iga oo. Eh, ikaw taklesa ka pa. Magka-clash kayo nun. Oo, oo, mit Tapos siya tatahi tahimik lang tapos ina-ano ka na niya, bina-backstab ka na niya ano. Wow, ang hirap yung gano'n.
Kaya nga eh, alam mo yung binubulong-bulong pa niya do'n sa mga kaibigan niya tapos tawanan sila. Yung mga gano'n, mga nakikita nila do'n sa paligid nila na ano, pinipintasan nila, ganyan. Sabi ko, "Naku"
Hala ka! Ano yun, mga bata.
Mm. Kaya sabi ko, "Naku! Hindi ka-aya-aya 'tong ugali nung tao na 'to. Kaya, naku! 'Wag na lang. <chuckles> Baka ma-prangka ko pa 'to, mag-away lang kami." <chuckles> Tama, mm. Pero ikaw ba? Bakit ano mahalaga sa'yo yung maging totoo sa sarili kahit minsan mahirap?
Yun lang oo. Mag-aaway talaga kapag nag-a-anuhan kayo. Medyo mahirap, hmm.

Ano, ah, sa umpisa, talaga sa mga umpisang kaki sa mga bagong kakilala, ganyan. Siyempre, 'di ba, kailangan mo ring makiramdam talaga. 'Yong katulad ng sinabi mo kanina, makiramdam ka muna. Kasi baka mamaya, bigla kang maging taklesa, eh, hindi pala siya sanay sa pagiging taklesa 'yong kausap mo. <chuckles> So, mas maganda muna Mhm, oo, ganyan.
Oo, s sabagay. Totoo naman. Mm. Hmm. Oo, yung mga tipong feeling close ka, eh, ayaw niya pala ng gano'n, 'no?
Kaya nga, eh. Eh, ako pa naman 'yong tao na ano, 'yong may pagka-taklesa ako. Talagang sinasabi ko yung nararamdaman ko na, "Uy!" 'Yong talagang ano akong tao, yung um basta madali akong makipagkaibigan. Oo, direkta talaga akong makipag-usap. Kasi nga ayaw ko ng tinatago-tago ko 'yong ano, ganyan. Kasi gusto ko, 'yong kung ano ako, yun ako. Gusto ko ipakita 'yon. Pero me
Hmm, mm. Dire direct to the point, oo. Oo. Sabagay, dahil na kapag mga taong komportable ka na, 'no?
Mm, tama. Pero meron kasi akong ano, gano'n 'yong nangyari sa akin tinaklase naging taklesa ako sa kanya. 'Di ko akalain na ano pala kasi umpisa lang 'yong bagong kakilala, hindi pala siya sag sanay sa gano'n. Tapos ano oo. Hmm.
Mm. Oo. Oh, so parang soft na, soft sa may may pagka-soft siya.
Oo, naka-soft siya. Kaya nga eh, napansin ko na parang na-offend ko siya. Nanghingi din agad ako ng sorry. Sabi ko, "Ay pasensiya na ha, ganito talaga o yu ugali ko. Alam mo taklesa kasi ako." Ganyan. So, pinaliwanag ko kung ano talaga 'yong ano ko, ugali ko. Mm, tapos nanghingi ako ng sorry sa kanya. Oo, hingi ako ng pasensiya ganyan. So nung nakita niya na sincere naman ako sa pagpapakita ko ng ano, paghingi ko ng sorry sa kanya, ayun, tinanggap naman niya yung ano ko. Mm, naging close naman kami, kaya ayun yung nakakatuwa dun.
So, dahan-dahan. Hmm. Oo oo. Hmm, mm. Ugali, oo. May mga ganon talaga. Mm. Naging close din kayo? Tapos nailabas mo rin yung pagiging taklesa mo sa kanya, natanggap na niya?

Mm. Sobrang nasobrahan ka naman yung pagiging prangka. So, oo, ganyan. Tapos ano pa yung naisip ko din na pagiging totoo sa sarili yung ano, halimbawa, um, pumunta ka sa isang ano kaibigan mo or nag merong nag-offer sa'yo ng pagkain na ano, tapos tinanggihan mo yung pagkain na yun. Sabihin mo na ah, ano na hindi ka na na busog ka pa, ganyan. Hindi ka pa nagugutom. <laughs> Kahit totoo naman na gutom na gutom ka na, ganyan. So parang, oo. Yun yung sa para ganung paraan na ipapakita mo na hindi ka naging totoo sa sarili mo kasi sinabi mo na busog ka, hindi ka naman talaga busog, hindi ka pa kumakain. So, mas maganda na sabihin mo na lang na, o ano sige salamat ha, pero siguro hindi ko pwedeng kainin yung ganyan ngayon, mga gano'n siguro or sige, ga o di ba. So pwede ka mo naman sabihin yung totoo mong nararamdaman. Hindi mo kailangan magpanggap, di mo kailangang
Oo, di ba. Hindi maganda. Mm. Kahit gutom ka naman. <gasps> Ah. Mm, mm. Sabagay, pwede. Mm, hmm. Eh, kung kaibigan mo naman, di ba? Oh, hindi mo naman kailangang mahiya.
Mm, kung kaibigan mo na yun, di sabihin mo na. Tama. Alam mo kasi meron akong ano, na karanasan sa mga ganyan, eh. May mga tao kasi na talagang nagpapanggap kasi nga nahihiya sila. Halimbawa, yung may kilala ako na ano, no'ng inalok ko siya ng pagkain, hindi niya tinanggap kasi nga nahihiya. Bandang huli nalaman ko na nahihiya pala siya, oo. Kasi nga kita ko nang wala siyang pagkain, binigyan ko. Ayaw tanggapin si sinabi na, hmm, nahiya siya. Sinabi niyang busog siya, ganyan. Tapos bandang huli nalaman ko na ano, yung tao pala na yun is gutom na gutom na. Eh tapos sinabi ko naman dun sa tao na yun na kakilala niya eh, "In-offeran ko siya ng pagkain, hindi naman niya tinanggap, gano'n. Sinabi niyang busog siya." <chuckles> So, hindi ko na kinulit, oo.
Mm. Hmm, mm. Gutom na pala siya. Ayaw niya. Nahiya, ah. Nahiya. Oo, oo. Baka naman iba na, ma-misinterpret niya.
Kaya Tama. Kaya sa tingin ko talaga ano yung pagiging totoo sa sarili, maging totoo ka sa tunay mong nararamdaman. Sabihin mo yan kasi walang masama kung i-express mo na yung sarili mong talagang tunay na nararamdaman mo. At kung meron ka namang kaisipan, halimbawa, sa trabaho may mga kinukuha silang suggestion or ideas mo sa work, siyempre ikaw naman, siguro baka nahihiya ka din ng magsabi ng mga suggestion, yun. Oo ka lang ng oo sa mga suggestion nila, sa boss nila, sa boss niyo, ganyan. So, mas maganda talaga ano na
Di ba nga? Tama naman. Mhm. Ah, oo. Totoo. Kahit meron ka ng input, 'no?